É, verdade.
Sabe? Não é o avançar no objetivo, o objetivo existe, só tem que saber se é o momento, se tem para quem, se tem as pessoas.
Claro. Se faz sentido, né? Se faz sentido. Tu disso tudo isso que tu me disse, eh: "faz sentido? Faz sentido", né? Está entrando em uma seara de "faz sentido".
Sim, se faz sentido. É. É. Nada tá bom. Exatamente, a laranja é boa.
Uhum.
Mas tem alguém para comprar?
É.
Passa alguém na estrada?
Hum. Que coisa.
Tem alguém precisando do produto? É isso.
É, verdade.
Análise de mercado.
É, tu está está certa, é. É, não adianta ter a melhor laranja do mundo e não ter ninguém para comprar laranja, né, verdade. É.
Não vê a qualidade, isso. Sabe, porque senão você vai jogar uma E não tem pra ninguém para comprar, isso, é isso.
Verdade.
Aí você vai dizer assim: "Ah, não sei vender a laranja". A laranja não é boa? É boa.
Uhum.
Escolheu foi o lugar errado de botar para venda.
É.
Talvez, se fosse em uma feira, você venderia. Agora, na beira da estrada?
Hum.
Então, analisa, não joga fora seu conhecimento, conhecimento é uma coisa que é sua, é adquirida.
É. É. É, com muitos anos de trabalho, né. Enfim.
Mas Sim, ué. Mas, de repente, você parou, e agora para retornar, tem que ver como, se a estrada continua a mesma.
É, perfeito, né. É? Pode, pode ter mudado e eu nem nem estou ciente disso, né.
Será que não mudou? Isso. Pode. Exatamente, ué, você não acompanhou, você parou.
Perfeito.
E, atualmente, parar é tudo muito rápido, quando muda muito rápido.
É, é, o mundo está mudando muito rápido, é verdade, é verdade.
Sim, mas e está aí a tecnologia para provar isso. Mas resta você o quê? Acompanhar essa rapidez.
É verdade. Não, está certíssima.
E para pegar de novo, sabe, pegar no tranco
É, eu sei, tenho que fazer isso.
Você tem que ver. Exatamente.
Olha, eu vou ser honesta, muitíssimo obrigada pelas tuas palavras, me ajudou a elucidar e clarear essa situação que eu estou vivendo, esse momento, assim, angustiante, né, porque eu não estou estou paralisada, mas eu vou eu vou fazer essa análise técnica mesmo, sabe, que tu falou, vou usar essa analogia. Muitíssimo obrigada, me ajudou muito.
Uhum. Sim, faça, é uma Exatamente. É uma análise técnica, não é pessoal, nem nada. Você tem capacidade, eu acredito, vai dar tudo certo.
É. Obrigada. Está bom, tchau, tchau.